いや、財政的に、ま、ある程度、3週間過ごせるようなものは持っていったんですけど、ただそのホテルがそんな高いっていうのは想定外だったので、ま、もうちょっと安めのホテルがあると思っていたんですけど、ま、あったんですけど、やっぱりその埋まって埋まっちゃっていて。ま、そうですね、それで、あの、なんていうんですかね、あの、ま、カードとかも、その時は、あの、なんかクレジットカードみたいのは、あ、一応、その、あの、親のなんかそのファミリーカードみたいのもあったりして、あの、ちょっとその使うと、ま、請求が親に行くみたいなカードもあったんですよ。
うん、はいはい。 <laughs> うん、そうですよね。 うーん。はい、もうとあ、埋まってるんですよね。 うん。 はい。 はい。 ああ。 おあ、まあ、でも確かにまあ、使えなくはないけど、まあ、使ったら、もう、最後手段すぎるから。
ただ、やっぱりそうですね、もう約束としては、自分で全部返さなきゃいけないっていう約束だったので。
うん。 わあ、なるほど。じゃあちょっとあれですね、しゅうん、就労後のね、負担が増えちゃったら
まあ、すそうです、結構そうです。ちょっと増えるなと思いながら、ま、しょうま、そこしかなかったので、とりあえずそこの一番高すめのとこに泊まることんなって。
うん。 うん。 ええ、どんぐらいでした？
そうですね。でもやっぱり、ふあの、期間的にはやっぱ、行きと帰りの飛行航空券を買っちゃってたので、それがもうさんしゅうかんくらいだったので、もうほんとに3週間はいなきゃいけない、もう最低でもさんしゅうかんじゃくは、いなきゃいけないみたいな状況で。
ああ。 わ、そうですよね。うんうん。 え、帰りは新しく取るわけにもいかないですしね。
そうですね、それで、あの、「うわ、これもう、3週間ここに過ごすのやばいな」と思いながら、もう最初はちょっと、もうなんていうんですかね、もう、しメンタル的にもボロボロにならなりながら、とま
<laughs> はい。 うわ、どう、なんか「なんで行くの決意しちゃったんだろう」みたいなね、思うかもしんないですね、うん。
そうですね。 で、それで、あの、一応、あの、ま、ほんとに最初の数泊、な、い5泊ぐらいはそこにまずいて、あの、ま、予約的にはそういう感じでとって、あの、ま、あとあと考えようっていう感じで過ごしたんですけど。
ええ。 わあ。 うーん。 <laughs> へえ、え、それって結構どうですか、旅行としてはなんか、てん各地を転々とするよ旅程ゆ、旅程だったのか、割となんかその友達がいる地域をなんかあの、ずっとにうろつく感じだったのか、どういう感じの予定だったんですか？